<chuckles> เนาะ <chuckles> เราก็จะบอกว่า อืม อย่างน้อย ใช่ไหมคะ อย่างน้อยฉันก็เคย <laughs> เนาะ ใช่ไหม เออ ๆ ใช่ไหม?
ค่ะ ใช่ค่ะ ถูกต้องเลยค่ะ แทบ ได้ยินคุณพูด ก็คือรู้สึกเลยว่า คุณก็มีความสุขแล้วนะคะ เสียงพูดแบบออกมาเป็นแบบ ใช่ค่ะ
อือ ใช่ ๆ <chuckles> ใช่ อืม พอ พอคุยกับคุณแล้ว เออ มันก็เปลี่ยนมุมมองไปหลาย ๆ อย่าง แทนที่จะไปโฟกัสกับสิ่งที่เป็นอดีตที่เคยเป็นไงเนาะ ก็ให้โฟกัสกับปัจจุบันในสิ่งที่เราแลกมาเพื่อให้ได้อยู่ในปัจจุบัน ณ จุด ๆ นี้ค่ะ ก็เหมือนที่คุณบอกเนาะ เราแลกหุ่นสวย ๆ นั้นน่ะกับลูกชายคนนี้ แลกไหมล่ะ ก็ถามอีก ก็ต้องตอบว่า อุ๊ย แลกอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอฟังแบบนี้แล้ว อืม เหมือน เหมือนปล่อยวางตัวเองได้นะว่า อืม มันก็เปลี่ยนไปตามวัย ตามช่วงเวลาของมัน อย่างเงี้ย เราก็คงต้องปล่อยวางเนาะ อืม อย่าไปเครียดมากเนาะ
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ เรามองเห็นคุณค่าของ ของตัวเองอะค่ะ ในจุดที่เป็นตรงนี้อะค่ะ ณ ปัจจุบันตอนนี้นะคะ ในอดีตไม่เป็นไรค่ะ ก็คือมันเป็นเรื่องของในอดีตนะคะ เราโฟกัสที่ปัจจุบันนะคะ แล้วก็ อ่า ปัจจุบันที่ดีจะทำให้อนาคตอะค่ะ อ่า ดีไปด้วยอะค่ะ ก็เชื่อมั่นว่า คุณทำได้มาก ๆ ค่ะ คุณเก่งแล้วก็คุณต้องทำได้ แล้วก็เชื่อว่าคุณเข้มแข็ง แล้วจะผ่านกับจุดตรงนี้ไปได้อะค่ะ โดยที่ไม่เกิดการเปรียบเทียบในอนาคตอีกนะคะ
โอ้โฮ ใช่ ๆ เออ อืม